حلو أوي طيب لمّا آآ ح لمّا يعني عند بنت حضرتِك لمّا نجحِت في ال الموض المشروع ده، هل هي أ هل هي آآ يعني الموضوع ك يعني ح يعني آه كان قصدي أقول لِك في جايزة خدِتها في الآخر؟ هل أنتِ عملتِ آآ اديتيها جايزة أو ع حاسِبتيها على حاجة زي كده كأنها نجحِت في حاجة كبيرة؟ ده اللي قصدي عليه يعني.
آه يعني أعمل لها حافز قصدك لل لنجاحها أو مكافأة لم نجاحها.
بالضبط، في احتفال يعني مثلًا بالضبط، لمّا حد بينجح بيحتفلوا بيه أو حاجة زي كده.
آآ يعني ع إحنا كُلّنا احتفلنا بيها من قبل ما تنجح أصلًا، مجرد فكرة إن هي تستغنى عن المنتجات المصنعة اللي فيها chemistry وتشتغل لينا كُلّنا إنها تدّينا بدايل طبيعية من البيت، زيوت طبيعية، آآ كريمات طبيعية بنستعملها، دي كان أصلًا آآ إحنا كنّا بنحتفل بيها في الرايحة والجاية يعني مش لازم احتفال احتفال، بس عارف كُل ما نستعمل باباها مثلًا يستعمل حاجة هي عاملاها ييجي يقول لها: "الله! يعني أنا مش عارف بصراحة لو ما كنتيش أنا عملتِ لي دي أنا كنت هاستعمل إيه ل لبشرتي، أنا كنت هاستعمل إيه لكذا." ف هي لقِت مننا دعم آآ دَفَعها ل ل لقدّام، وخلّاها تتطور كمان أكتر وأكتر يعني.
أيوه. إمم، إمم، امم. ما شاء الله، كويس جدًا. ما شاء الله، كويس جدًا.

بالضبط، ما هو عشان كده كان لازم أ أنقل لها صورة الواقع. آآ، اللي بتقوليه ده م هيحصل مش ممكن لأ، هو هيحصل، يعني أنتِ هتتحطّي في موقِف هأ آه، <chuckles> هتلاقي لأ، يعني هتلاقي اللي هينتقدِك وهتلاقي ال اللي مشجّعِك وهتلاقي اللي مش مشجّعِك، وهتلاقي اللي متغاظ منِّك وغيرين منِّك و وبيكسّر مقاديفِك زي ما إحنا بنقول بالبلدي كده، فلو إحنا ف آه، لو إحنا قُلت لها كده "لو إحنا فضلنا آآ، خايفين من من رَد فعل حد حوالينا، خايفين من التعامل مع الناس يبقى نحُط نَفْسنا في أوضة ونقفل علينا وما نتحرّكش ما نطلعش للمجتمع."
تمام. أنتِ صدمتيها، ك أنتِ كده صدمتيها <chuckles> يعني خلاص أنا خلاص مش رايحه في حتّة الغوا رحلتي. <chuckles> أيوه. ت تمام آه، فعلًا إمم. اهم. أيوه صح عندِك حق.
بس فخلّيكِ واثقة من نَفْسِك. طبعًا بقى طبعًا الكلام ده قلته لها كتير، خلّيكِ واثقة في نَفْسِك، خلّيكِ قوية، الحاجة اللي أنتِ بتعمليها حلوة جدًا، لو أنتِ دوّرتِ ال نسبة الناس اللي عَجَبتهم واتوزّعت عليهم الحاجة دي وعَجَبتهم آآ، نسبة قد إيه، فهي نسبة أعلى بكتير أكتر من 90% الحاجة آآ، نالت أعجاب الناس وب يعني بجدارة.
أيوه.
اتشجّعي. يعني بُص بقى اشتغلنا على الجانب ده شوية حلوين كده.
ممتاز، ممتاز.
لحد ما عملنا
طب كمّلي التجربة كده وقولي لي إيه اللي حصل يعني. إمم.
آه، هاقول لك هاكمّل ل لحد ما عملنا فكرة إن إحنا نربط بيها ما بين إن التجربة ورأي الناس وإن الموضوع ما يبقاش حد دفع فلوس ف فالموضوع مضايقه إن هو جرّب حاجة مش عاجباه أو عاجباه.
إمم. اتفضّلي. اهم.